Oo, ano 'yon?
Um, sa pamilya niyo ho ba meron na po kayong kamag-anak na yumao na?
Meron, pero hindi ko talaga actually, um, nakita na napaglamayan, hindi ko kasi nakita ang aking lola. Pero malalapit sa puso ko, meron nang mga yumao. M
Na malapit sa inyo. Mm. Ah. Meron na, mm. Ito po, so, paano niyo po pinapanatili yung ala-ala ng mga malalapit sa puso niyo na yumao na?

Mm, bata pa.
trenta'y uno na ako magte-trenta'y dos ako ngayong buwan.
Mm, grabe ang tagal na.
Tapos siguro oo, parang sabi ko napakabata niya na kasi parang heart throb na pagtatakhan mo, kasi bilib na bilib sa kan'ya ang maraming estudyante kasi nga alam mo yung tipo na kapag dumaan sa hallway ng classroom niyo, lahat kayo titingin, ganun yung aura niya. Kaya sana kung nasaan man siya ngayon, masaya siya at okey lang siya. Ganun na lang yung iniisip ko. <chuckles> Ikaw? Hindi, um, naging close kami kaso Grade 5 palang kami no'n.
Oo. Oo, mapapatingin. Oo. Hmm. Mm. Hmm, close ho ba kayo dati? Hindi. Mm.